はい、あの、ま、ちょっと最近悩み事がありまして、はい、一つご相談をさせていただきたいなと思っておりまして。
あ、はいはい。 あ。ぜひお聞かせください。
はい。えっと、ま、なかなかこう僕、あの、仕事をですね、え、ま、フルリモート、ま、在宅でやってるんですけれども、はい。あの、出社がこうない分、まあ、あの、すごく働やきやすいんですけれども、逆にこうあの、スイッチの切り替えが出来ず、で、ま、やりしにくことがあって、こうなかなか仕事に集中するまでの、なんでしょう、こう、集中するまでのこう、ルーティンを作れないっていうか。
はい。 あ、そうなんですね。はい。 はいはい。 なるほど。 はい。 ああ、そうですね。はい。
はい、あの、なかなか集中するまでに時間かかるとか。あの集中しても、ちょっと途切れちゃうみたいな、あのことが、まあ、ま、結構ありまして。
はいはい。 なるほど。 はい。
その辺何かこう、こうするといいよ、みたいなアドバイスをいただけたらなと思ってるんですけれども。<clears throat>
あ。 そうですね、やっぱりこう誰かの監視がない状況での仕事っていうのはなかなか集中が難しいものですからね。すごいお気持ち分かります。そうですね、あの、今現在のお仕事の時間割みたいなところは、どんな感じでやられてるんですかね？
うん。 そうですね。 えっと、時間は、まあ、えっと、平日に関しては、ま、朝の8:30から9:00の間に開始できるようには、やってまして。はい。で、まあ、その前に一回こう散歩行ったりとか、ま、ちょっと体を動かして、コーヒー飲んで、もう落ち着かせて、まあやろうか、みたいな感じにはなしてるんですね。
はい。 はいはい。 はい。 あ、なるほど。 あ、いいですね。 はいはい。
うん。
で、そこからえっと何時ぐらいまでお仕事をされるんですかね？
えっと、そうですね、まあ基本的には6時ぐらいまでですかね。夕方ろくじぐらいまで。
ああ、そうですか。結構はいはい。そうですね。で、じゃあそこでなかなかこの、集中ができないんですかね？仕事中に。それとも集中に入ることができない、ですかね？
うーん。 そうですね、入るまでが、ちょっとこう、難しいというか。はい、そういう感じですね。
はい。 あ、なるほど。 あ、そうですね。やっぱりそうですね、最初の集中するところってなかなか難しいですよね。すごいお気持ち分かります。そうですね、その、集中入るまでの今現在のルーティンみたいなところっていうのは、どんなことをやられてますか？
うーん。 一応ですね、その、ま、朝ご飯食べて、え、散歩して、え、ストレッチして、え、コーヒーを飲んで、で、まあ、ダラそこからちょっとダラっと始まっちゃうんですよ。
はい。 はいはい。 ああ、なるほど、えっと、それで言うと7時ぐらいに起きられるんですかね？
いや、起きるのはえっと、6時ぐらいですね。ろくじはい、で、まあ、調理、まあ、朝ご飯作ったりとかもしてるんで、はい。
あ、はいはい、早いですね。 なるほど、素晴らしいです。えっと、じゃあ、その6時ぐらいに起きられてから、え、散歩と朝ご飯と、え、コーヒーを飲む、で、だいたい7:30とかになってくるんですかね？
<clears throat> はい。 あ、そうですそうです。で、7:30から、ま、大体30分、散歩、運動して、で、帰ってきて、こう、体をほぐして、ま、ちょっとコーヒー飲んでってすると、ま、大体8:30とか
はいはい。 なるほど。 はいはいはい。
ちょっと8:30過ぎぐらいなイメージですね。
あ、なるほど。で、その8:30に今お仕事を始められてるんでしたっけ？
そうですね、そこから、ま、席に座って、あんで、こう開始するっていうのは流れですね。
はい。 あ、なるほど。で、じゃ、そこの集中するまでがなかなか難しいっていう感じですかね？
うん、そうですね。
ああ。なるほど。えっと今現在その、集中がなかなか入れないっておっしゃってると思うんですけど、えっと何て言うんですかね、何か試されている方法みたいなものってあります？
今やってるのだと、えっと、前の日と、ええ、当日の朝に、えっと、まあ、やることみたいなのを、ま、あの、ノートに書いてるんですね。
はい。 はいはい。 ああ、なるほど。はい、素晴らしいと思います。
ありがとうございます。で、あの、前はそれやってなくて、で、結構今日じゃ何しようかなみたいなところから始まってたんですけど、ま、これ付け始めてから、あの
はいはい。
だんだん、その、集中っていうか、ま、こう一個一個片付けるみたいなところは、流れとしてはできてきてるんですけど、その、僕今受託で基本お仕事してるんですけれども、そちらの方は、ま、こう、なんでしょう、やんなきゃいけないので、片付くんですけど、その一方でこう自分でちょっと副業的に収入を得たいなと、あの、いうものに関しては、なかなか、こう、ま、やんなくてもいいかなみたいな
ああ。 なるほど。 あ、はいはい。 はい。 はいはい。 ああ、わかります。もうなかなかできないですからね。はい。
感じ <clears throat> うん。で、えっと、受託の方の作業自体は終わってるのに、その自分の作業にちょっとなかなか取りかかれず。
あ、なるほど。はいはい。
で、集中力が切れてこう寝るとか、ま、ドラマ見るとか、そういう感じになっちゃってるんで、その部分が、ああ、どうしたらいいんだろうなっていうのがちょっと最近の、はい、悩みかもしれないです。
ああ、ない、はい。 だ、は。 そうですね、なかなかこの自分の目標があるのに進めないストレスっていうのは、なかなかでかいものですよね。すごいわかります。そうですね、そこでその、じゃ、要するにその副業の方にしで、集中を続けたいっていうことですかね。集中したいっていうことですかね？
うん。 そうですね、はい。
あ、分かりました。そうですね、じゃあ、その、ええ、受託の方自体は、ええ、だいたい1日の中でどれくらいやられているんですか？
これも結構タスクがある日とない日があって分かれるんですけど、えっと、長い日でも1日8時間とか。
はいはい。 は、8時間、結構やられるんですね。
はい。そうですね。で、短くて多分5時間とか、もう午前ま、午後1、2時ぐらいまでかかって、残りは
お、はいはい。
どうしようっていう感じ。あ、はい。
ああ、なるほど。じゃあ今現在その副業の方に集中され集中したいということなんですけど、副業の開始のお時間っていうのはどれぐらいなんですかね？
はい。 いや、そこが決まってないんですよね。
なるほど。はいはい。
結局その、受託が終わって、ま、やることをやってから、やってるので。
なるほど、はい。えっと、なかなかそこのやること、やるのの予想がつかないってことですよね、終わりの時間が。
まはい。 うん、そうですね。
ほど。ああ、そうですね。そうなるとやっぱり計画も立てれないですからね、前日に。
うん、そうなんですよね。
はい、で、じゃあその副業の方に集中したいっていうことなんですけど、えっと、副業の方は、えっと、どのくらい時間が取られるものなんですか？どれくらい取りたいとかありますか？1日。
ま、最低２時間は欲しいなと思ってまして。
ああ、は、はい。
ええ、ま、これもものによるんですけど、こうサムネイル作るので、ま、１時間、まあ、サムネイルとか作るんだったら、ま、1時間とか、そんなもんですし、その動画を編集するって言っても、自分の場合はそんな編集いらないんで、まあ、１時間ぐらいあれば。
はいはい。 あ、そうなんですね。えっと、じゃ、えっと、動画編集ってことで、それ受託ではなく自分の動画の編集っていうことですかね？
はい。 うん、そうですね。
あ、なるほど、素晴らしいです。そしたら、そうですね、その具体的にどこを目指されているとかありますか？
えっと、まあ、今収益化までできてないんですけれども、あの、まあ、そこを、べ収益化まで乗せたいなとは思ってます。とりあえず、一旦、ところ。
はい、はい。 あ、なるほど。あ、そうなんですね。じゃ、そうですね、やっぱりその
うーん。
集中がしたいっていうことなので、やっぱりその、目標の設定っていうところが、一番集中できる要因だと思うんですね。
はい。
はい。で、その、そうですね、例えば、動画を1本作るのにだいたいどれくらい掛かるんですかね？
えっと、でも、い1時間ぐらいですね。
あ、結構早めに作られる。 はいはい。
あ、はい。あの、まあ、前半1分ぐらいでハイライト。で、残りは、あの、撮って出しのものを、そのままくっつけるだけなので。
はい。 ああ、そうなんですね。あ、じゃあそうですね、その、1日でじゃあ、1本作り終終えれちゃうぐらいな感覚なんですかね？
はい。 あ、もう、そうですね。
あ、なるほど。じゃ、そうですね、やっぱり今現在集中できないのは、タスクが重いのが原因だと思うので、もう、1日1本作れるとは思うんですけど、一作業だけやってみるっていう風にやってみるのはいかがですかね？はい。
はい。 あ、いや、いいと思います。ありがとうございます。
はい、そうですね。その、例えば、サムネだけを完成させるってなると、やっぱりちょっと、荷が重くなってくるので、えっと、そうですね、ええ、サムネの一区画だけ作ってみるとか。はい、そうですね。あと、写真だけ、サムネの撮ってみるとか、なんかそんな感じで、細かく分けてやってみるっていうのがお勧めですね。
うーん。 ああ。 うん。うん。 あ、なるほど。そこは目から鱗でしたね。もう一気に片付けなきゃって思ってたので、<sniffs> ありがとうございます。
はい。 はい、はい、そうですね。そこの最初の集中をスタートさせるギアを入れるっていうところは、なかなかやっぱり、一番難しいところですので。なので、そこで一番、その、足を軽くするというか、軽いタスクから始めるっていうので、一旦やってみて、それでもし、今日めんどくさいようだったら止めちゃってもいいっていう、そんな感じで考えてみるっていうのもいいですね。
うーん。 うん、ふん、ふん。 ああ、なるほど、ありがとうございます。
はい。はい、そうですね。そして多分、その受託の方のお仕事っていうのが8時間ある日なんかは、もうやらなくていいっていう風に決めちゃっていいと思います。
はい。 ああ、もうそれで終わってってことですね。うん、ふん。
はい。 そうですね。やっぱり、疲れちゃうと思うのではちじかんもやってると、なので、そそんな多分、なんだろう、ノルマがあるようなものではないですもんね？副業も。
うんうん。 まあ、ぶっちゃけないですね。はい。
あ、そうですよね。ま、それがむしろ、ちょっとまあ、自分にエンジンかけられない要因になってるのかもしれないんですけど、そうですね、そしたらやっぱり、軽く始めるっていうのがお勧めですね。
うんうんうん。分かりました。ちょっと今日まあ、今日もうすでに暇なんですけれども、ま、ちょっとあの、まあ、B 動画に使う BGM を選定するのだけを、ちょっとやっとこうかなと思います。はい。
はい。 はい、はい。 あ、そうですね、そこら辺のちっちゃい作業、動画の BGM 選定なんかもそうですね、いいと思いますし、そうですね、あとはなんだろうな、ええ、ルーティンに組み込んじゃうっていうのもいいですね。何かしらはい、仕事が終わって、ちょっと目つぶ10分間ぐらい目つぶって、そこで始めるとかやってもいいですね。はい。
うん、うん。 ああ、そうですよね。 うん、ふん、ふん、ふん。 この作業する前には、必ずこういうのを入れるみたいなイメージですよね。
あ、そうです。もうおっしゃる通りで、もう瞑想でも、なんか、なんでもいいんですけど、そのルーティンに組み込んでやると、ある程度すると、スムーズに作業に入れると思うので、そういった方法も、こう、試していただくといいんじゃないかなと思います。
なるほど。 うーん。 なるほど、分かりました。ちょっとこれは、今日から実践できると思うので、はい、試してみます。
はい。 はい。はい、是非やってみてください。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
ありがとうございました。
はい。